อือฮึ อยากทราบว่า คุณ คุณบ้านแบบว่าช่วงนี้ แบบหลับสบายไหมคะ ช่วงนี้? ด้วยอากาศที่มันร้อนด้วย อะไรอย่างงี้
ช่วงนี้เหรอครับ? เอ่อ ปกติเนี่ยจะเป็นคนที่นอนตรงเวลาอยู่แล้ว อย่างเช่น เอ่อ ประมาณสัก 5 ทุ่ม อะไรเงี้ยค่ะ ก็จะเริ่มง่วงนอน แล้วก็เหมือน เขาเรียกว่าไรนะ คนเรามี มีนาฬิกาชีวิตเนาะ หมายถึง ว่า พอเช้ามาสัก 6 โมง 7 โมง โมงเนี่ย ร่างกายมันก็จะเด้งมาอัตโนมัติ อืม ใช่ค่ะ
อา โอ้โฮ โอ้โฮ เป็นคนตื่นเช้ามากเลยนะคะเนี่ย
ก็มัน คือแต่ก่อนอาจจะต้องทำงาน แล้วก็แบบเป็น routine อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้ว แล้วคุณหมวกเนี่ย ปกตินอน อะไรยังไงบ้างคะ? นอนหลับ ง่ายไหม?

เอ่อ แล้ว แล้ว ถ้านอนอย่างงี้คือต้องมีปัจจัยใดบ้างที่ทำให้แบบว่านอนหลับสนิท อย่างเช่น เอ่อ ห้องจะต้องมืดไหม? หรือว่า เอ่อ ค อุณหภูมิในห้อง อะไรอย่างงี้ ที่ทำให้แบบสามารถนอนหลับได้สนิทอะค่ะ
ใช่ค่ะ อ๋อ ปกติถ้านอนคนเดียวจะนอนเปิดไฟค่ะ <chuckles> กลัวค่ะ กลัวผีอ่ะค่ะ <laughs> ใช่ค่ะ จะ จะนอนหลับ ถ้า ถ้าเปิดไฟ แบบ ถ้านอนคนเดียวนะคะ แล้วก็จะต้องเปิดแอร์ประมาณแบบว่า ยี่ 24 องศา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่
ฮะ <laughs> นอนหลับด้วยเหรอ? อืม อ๋อ แสดงว่าตัวเองอะ เคยมีประสบการณ์ใช่ไหม? ทำ ทำไมถึงต้องเปิดไฟนอน คือต้องเปิดไฟสว่างทั้งห้องหรือว่าเปิดแค่แบบว่าให้มันสลัว ๆ มีแบบว่ามีแสงรำไร ๆ หรือไฟห้องน้ำ? อะไรอย่างเงี้ย